Hı hı. Anlıyorum, eee, yani, hem şey çok güzel bence şu an nasıl anlattıklarınla, hani, eee, nasıl yazmayı sevdiğini bilmen güzel ve bunu yalnız yapabiliyor olman da güzel. Bunun dışında arkadaşlarının, eee, sana
Hı hı.
bu konuda destek olmasını, senin yazdıklarını okuyan arkadaşların olması da bence çok değerli bir şey. Eee, bir şeyler ya yazı yazmak isteyen, yaratıcı süreçte olmak isteyen insanlara vermek istediğin bir tavsiye var mı?
Hı hı. Emm, yani, kendilerini bence, yani, benim şahsi deneyimim öyle çünkü, özgür hissettikleri ortamda, hiç zorlamadan, emm, bence bunu, eee, yapacaklarsa başlamaları daha iyi. Eee, öte yandan, tabii, bence bu, emm, altyapı olmadığını, altyapıdan kastım şu, yani, iyi bir okuyucu değilseniz, eee, bana göre, eee, iyi bir yazar da olunamıyor.
Hı hı. Eh. Evet, tabii ki.
Yani, bir <smacks lips> kaynağı bilmek gerekiyor. O donanıma biraz sahip olmak gerekiyor. Çünkü bir kitabı okurken, emm, yani, o kadar çok şey öğreniyorsunuz ki farklı gözlerden bakmayı, konuyu farklı, eee, açılardan değerlendirmeyi, farklı karakterlerin, farklı hayatların varlığını ve bunların nasıl profesyonelce yan yana gelebildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla çok analitik bir düşünmeyi veriyor size kitap okumak. Şimdi eğer bunu hiç yapmadıysanız, "Ya, benim içimden geldi yazayım." dediğinizde zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum, yani, genel olarak.
Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, bence de.
Biraz, eee, böyle bakıyorum ama belki de bilmiyorum, benim şahsi fikrim dediğim gibi yanılıyor da olabilirim.
Bence çok, eee, makul ve mantıklı söylediklerin. Eee, eklemek istediğin bir şey var mı bunun haricinde?
Ya, aslında şey, emm, yani, eğer benim işte dediğim gibi yaratıcılık sürecimde bunlar gerçekten benim çok işime yarıyor. Kitap okumak, farklı yazarları, eee, bazen de yabancı yazarları kendi dilinden okumak, eee, bana çok, emm, güzel kaynaklar, eee, güzel, emm, şeyler veriyor. Dolayıs
Hı hı. Hı hı. A! Yabancı dilde de okuyorsun.
eee, evet, İngilizce okuyabiliyorum. Dolayısıyla, ımm, hani, çeviriden ziyade eğer olabiliyorsa orijinal dilinde bir, eee, eseri okumak, eee, çok daha farklı kimlik kazandırıyor okuduğunuz, eee, kitaba. Dolayısıyla, emm, benim, işte, tüm bunlara sahip olmam ama tabii bunlar uzun bir süreç, uzun bir deneyim süreci. Emm, yoksa bunlar olmadan ben yazı yazabileceğimi hiç düşünmedim. Bunların bana çok yardım ettiğini, çok okumanın, farklı kitapları, farklı türleri, olabiliyorsa orijinal dillerinde de okumanın ne kadar yaratıcılığımı bana göre etkilediğini, eee, gözlemledim diyebilirim.
A! Ç çok iyiymiş. Hı hı. E, tabii, evet. Hı hı. Anladım. Eee, çok, ııı, güzel noktalara değindin. Bence çok da güzel, s verimli bir sohbette bulunduk. Net de bir cevabın var. Eee, sorduğum her soruya. O yüzden çok memnun kaldım.